Ừ, trộm vía mình cũng làm về bên mảng này.
À, thế à? Thế cụ thể nó là thuộc cái lĩnh vực gì vậy v bạn? Mình rất là tò mò. <chuckles>
Mình thì mình làm bên, ờ, sáng tác nội dung và sáng tác âm nhạc.
Ờ, hay quá ha! Toàn những cái công việc nó cần cái sự sáng tạo nhiều. Thế thì không biết là bạn còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên khi bạn hoàn thành một cái tác phẩm của riêng bạn không? Và bạn, ờ ừ, và bạn công bố nó ra cùng cho với mọi người ấy. Đấy.
Ờ. <chuckles> Nói ra thì cũng kỷ niệm lắm, nhưng mà thế nào nhỉ, đợt đấy là mình đang học ở trong trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thì, ờ, hôm đấy là mình có làm một cái, à, dự án để, à, trả bài, ờ, theo tuần cho bên lớp ấy, thì nó cũng là cái tác phẩm lần đầu tiên của mình. Cũng đợt đấy cũng mới tập tọe, mới biết mấy cái nốt đầu thôi, nhưng mà dựa vào những cái nốt đầu đấy mình tạo ra một cái tác phẩm cơ bản để nộp bài. Được cái là thầy cũng cho qua môn, cũng cũng cho điểm khá là cao nên là cũng khá là nhớ. <chuckles>
Ừ. Ừm. Ừm. Ồ. <chuckles> Ừm. <laughs> Ừ, nói chung là bạn cũng khá là khiêm tốn đấy chứ, vì thầy cho điểm cao có nghĩa là nó cũng khá là ra gì và này nọ đấy. Ờ, nhưng mà cái hồi đấy thì bạn công bố ra ngoài là thông qua cái, à, cái buổi thi đó hay là sau đấy bạn có chia sẻ ở đâu không?
À, ôi.